Eu queria pedir dicas e conselhos seus sobre um tema que que às vezes dá alguma confusão na minha casa também, entre eu, meu marido e meu filho até, que é sobre gastar muito e e, tipo, n não desenvolver a mentalidade, o hábito de guardar dinheiro, de economizar, que é importante pra todo mundo, né?
Aham. Sim. Claro, vamos nessa.
É e às vezes eu eu o meu a meu meu principal confronto às vezes com o meu marido é sobre o que que é prioridade, sabe? Ou o que que é, por exemplo, coisas que são essenciais e coisas que são supérfluas, que é enfim, não deveria, sabe? E o meu marido e o meu filho, eles são, eh, viciados em videogame, mas, assim, eh, e eu falo que o meu marido é uma criança grande, eh, porque ele tem assim todos os videogames, e quando eu falo todos são todos <giggles> e é, tipo eu é que eu é que eu eu não jogo, eu não tenho, eh, tanto esse conhecimento, mas tem um monte de aparelho aqui, eh, ai qual que é nome desses negócios? Tipo Switch, eh, a eh, Xbox, tu eh, tudo. E aí, assim, eh, tem o o computador também que é para jogo <chuckles> tem é, aquela placa de vídeo, de jogo, não sei o quê, e é óbvio, meu filho ele tem quase 11 anos, né. Óbvio que o que o o <clicks tongue> o miúdo, né, a criança entrou na do pai de de gostar disso, de ir por esse caminho, né? E e aí, a hora que eles falam: “Ah, eh, saiu um jogo a gente tem tem que comprar”. É a hora que eu falo: "Tem mesmo? Isso é essencial?" <giggles> Você já você já teve esse tipo de consumo, tipo, com coisas que, sabe, tipo, não sei o que que você acha s é é sempre, né? É.
Sim. Claro. Nossa. <giggles> Aham. Acredito que sim. <giggles> Okay, Playstation, essas coisas, né? Nossa senhora. Aham. Claro. Ah, sei. <laughs> Sim. Sim, si claro, sem sombra de dúvidas. Já tive sim esse tipo de consumo. Mas você tem algum tipo de estratégia pra pra economizar, pra se desviar principalmente desses assuntos quando o seu pai e o seu desculpa, seu marido e o seu filho, hã, tentam te te convencer a comprar aquele jogo novo?
É.